Äh, w <chuckles> Kann man so sagen, ja, also, mittlerweile ja richtig. Also, mittlerweile ist es ist leider nicht mehr mein Traumland. So ich habe so gemerkt, ne
Wenn auch nicht mit dem ehemaligen Partner, so ungefähr. Oder dem Date. Mhm.
ja, das ist nicht so unbedingt mein Land, ähm, aber mein Plan war auf jeden Fall, ich gehe da erst mal hin und ich beende mein Studium und das ist jetzt bald fertig und jetzt bin ich auch echt okay damit, wieder zu gehen. <chuckles> Das muss ich ganz ehrlich sagen. <laughs>
Mhm. Mhm. Ja. Mhm, okay. Das war 'ne wichtige Entscheidung im Leben und auch 'ne Entscheidung, die die nicht viele so treffen würden. Wie war das denn damals, als du diese Entscheidung getroffen hast? War das Bauchgefühl oder bist du da sehr rational dran gegangen oder haben dich da Leute beraten? Wie wie ist es da gekommen damals?
<chuckles> Ja. Mhm. Ja, ich entscheide eigentlich immer alles, ja, vom Bauch, vom Herzen raus. Ich, ja, denke eher weniger rational bei solchen Sachen, sage ich mal, was natürlich auch ja, also, ich bin sehr emotional, ich lasse viele Sachen sehr an mich ran und war schon nach so 'n paar Monaten richtig verliebt in ihn tatsächlich, auch wenn das für viele nicht einfach zu verstehen ist so, weil wir hatten ja nie wirklich telefoniert und nur über's Schreiben. Aber ja, ich kann so was. Ähm, und, ähm wa was war die Frage genau? <chuckles>
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, genau, wie es also, ob's Bauchgefühl war oder Rat von Freunden, dass du dich dazu entschei entschieden hast, da rüber zu gehen und ihn zu treffen. Reines Bauchgefühl.
Ach so, ja. Ja, genau, es war ja, es war, äh, 'n es war reines Bauchgefühl und, äh, natürlich, äh, Freunden ich hatte jetzt nicht so viel Unterstützung, so, also, so, ähm, emotionale. So viele haben gesagt: „Ne, mach das nicht“ und „wer weiß” und „wer weiß was passiert? Wer weiß wer das überhaupt ist und nachher ist das gar nicht er.” So, meine Mama hat das zum Beispiel gesagt, äh: „Ja, was ist, wenn das nachher gar nicht derjenige ist?“ Und da habe ich gesagt: „Mama, wer soll das denn sonst sein?“ <chuckles>
Ja. Mhm. Ah, was ist, wenn sich jemand das das so 'n Fakeprofil gemacht hat? So was in die Richtung?
Ja, genau so was. Also, sie hatte jetzt nicht irgendwie Angst oder so, sie lässt mich immer so gerne machen und mal hier und da hinreisen. Aber natürlich sind das so ja, das waren schon so Gedanken, die so aufkamen so bei anderen und: „Ja, was erhoffst du dir denn damit?“, und das ist doch unsinnig und ja, aber ich war super verliebt und ich dachte, vielleicht entsteht da ja was ganz Großes.
Ah. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm, die große Liebe und gab's dennoch so 'n Moment, an dem du auch gezweifelt hast oder bis du da warst eigentlich kein Mal?
Ähm. Ja.